Tu vois, il y a un truc qui est super, heu, pénible dans ma famille, c'est que, hem, mes parents, heu, sont pas du tout, heu, alignés avec, heu, mes choix, heu, de vie, quoi, mes choix professionnels, mes choix familiaux et du coup, heu, en fait, chaque fois qu'on va chez eux en week-end ou autre, heu, je me prends des petites piques, tu vois? Des petites remarques, heu, où ils redisent bien qu'ils sont pas forcément d'accord et, heu, et je trouve ça assez, heu, assez pénible, tu vois? Et là, bah, typiquement, il y a Noël qui arrive et tout. On se dit: «Bon, allez, on va aller chez eux pour Noël». Bah, allez, bingo, on va encore se prendre, heu, des petites remarques et je trouve ça, heu, hyper pénible, quoi.
Mmh mh. Oui. D'accord. Oui, oui, je comprends parfaitement, heu heu que tu veux exposer, par exemple, tes choix ou des objectifs, heu, ou, peut-être, heu, bah, que ce soit professionnel ou ou créatif. Si tu veux te lancer dans quelque chose eh ben, heu, en général, les parents, oui, ils ont toujours un petit peu le leur mot à dire. Bon, après, tu sais, tu es pe tu es tu es grande et c'est normal, hein, de de faire tes propres choix, de de faire ce que tu veux, maintenant. Hem, ça consiste en quoi, concrètement, heu, tu tu tu voudrais te lancer dans quoi? Ou tu as quoi comme objectif qui qui pose problème avec eux?
Mmh. Mmh. Ben, en fait, tu vois mes parents, hem, c'est les 2 travaillaient, heu, beaucoup quand on était petits. Mais, heu, tu vois, vraiment beaucoup. Enfin, ils rentraient, on était gardés par une nounou, ou par mes grands-parents, heu, tu vois? On l on les voyait assez peu, heu, en semaine et en fait, bah, une de leurs priorités, c'était, heu, de bien gagner leur vie, évidemment. Du coup, ils pouvaient nous gâter, on partait en voyage, enfin, voilà. Mais, une de leurs priorités, c'était quand même vraiment de le travail, quoi, avant, heu, avant les enfants. Et heu, tu vois, on a souvent eu l'impression, quand même, heu, avec mon frère, d'être plutôt un fardeau qui les, heu, restreignait dans leur carrière, plutôt que, heu, la 8e merveille du monde, quoi. Et heu, je pense que ça a aussi joué dans le fait que moi, bah, c'est pas le modèle que j'ai envie de de reproduire avec mes enfants et que, heu, voilà, moi, je j'ai envie d'avoir, heu, quand même une jolie carrière et pour l'instant, je m'en suis toujours donné les moyens. Néanmoins, heu, voilà, j'ai des enfants qui ont, heu, 6 ans et 8 ans. J'ai envie de passer du temps avec eux. Donc, moi, par exemple, c depuis qu'ils sont nés, heu, j'ai choisi de travailler, heu, à 80 % du temps, donc de pas travailler les mercredis, et tu vois, c'est un truc, par exemple, que ma mère, heu, elle ne peut absolument pas comprendre, quoi. Vraiment, ça la dépasse que, heu, j'accorde, heu, autant d'importance à mes enfants, que, heu, du coup, heu, je fasse des concessions sur ma carrière, tu vois? Elle arrête pas de me dire: «Oui, mais tu verras, quand tu verras le montant de ta retraite, heu, tu regretteras de pas avoir travaillé les mercredis, bla bla bla». Heu, tu vois, ce genre de chose? Et en fait, je trouve ça hyper, heu, hyper pénible parce qu'en fait, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, quand c'était leur temps à eux et aujourd'hui, heu, je je j voilà, j'estime que je suis capable de faire mes choix et que, dans la mesure où, heu, je viens pas leur demander d'argent, heu, parce que je travaille pas le mercredi, bah, c'est mon problème, en fait. C'est quand même moi qui choisis, heu, de, heu, voilà, de s s enfin, mmh, de de de d'en tirer une conséquence, quoi, tu vois? C'est moi qui choisis ça et c'est moi qui aurai, heu, 20 qua 20 % de moins de retraite, heu, de chômage, heu, de toute ce genre de choses. Mais, ce temps passé avec mes enfants, pour moi, il les vaut, quoi.
Mmh mh. Oui. D'accord. Je vois. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui. Bien sûr, oui. Mmh mh. Oui, beh c'est tout à fait légitime, justement, de de vouloir t'octroyer un peu plus de temps avec eux, hein. C'est c'est normal et même, heu heu, plutôt positif pour l'éducation de tes enfants. Parce que peut-être, comme tu l'as dit, heu, toi et ton frère ton frère et toi, vous avez remarqué qu'il y avait peut-être justement ce manque d'éducation. Vous auriez voulu que vos parents soient un peu plus avec vous, alors qu'ils favorisaient bien plus le travail, heu heu, que pour vous et ça, justement, tu as envie de changer. Tu as envie, peut-être, que tes enfants, ils ils passent plus de temps, heu, avec toi et c'est tout à fait normal. Hem, est-ce que tu as peut-être essayé de de justement exposer, heu, de cette manière, heu, à tes parents, en leur disant que, heu, si tu es, heu, plus présente pour l'éducation, que c'est ça serait aussi pour leur bien à eux, heu, bah, qu'ils soient tout simplement bien éduqués, heu, pas forcément sans aborder donc, heu, l'aspect, heu, financier, mais peut-être juste l'éducation, heu, de l'enfant pour son bien-être?
Mmh. Ouais, exact. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas hyper, hem, réceptifs. Je pense aussi que, tu sais, il y a un aspect, heu, ancienne génération où, clairement, heu, mes parents, c'était un peu la première génération où il y avait vraiment la femme qui travaillait, qui se voulait vraiment l'égale de l'homme, tu vois? Heu, voilà, ma grand-mère, par exemple, avait pas travaillé. Ma gr ma mère travaillait beaucoup. Je pense que c'est aussi un peu un rééquilibrage, tu vois? Et puis que, heu, voilà, on est un peu génération, heu, XYZ qui voulons, heu, plus de plus de sens dans nos vies, heu, moins de contraintes, et cetera, et je pense qu'à l'époque, en tout cas de mes parents, on se posait aussi un peu moins la question, heu, de la psychologie de l'enfant, du bien-être de l'enfant, des des connexions, des synapses et compagnies. Je pense que pour eux, c'était un non-sujet et du moment qu'on était poli et qu'on travaillait bien à l'école, heu, ils étaient contents, ils avaient fait le taf, tu vois? Je pense que, d'une façon générale, la société, elle a quand même évolué, tu vois? Dans mes copines, je suis pas la seule à vouloir, heu, avoir plus de temps avec mes enfants, à pas vouloir, heu, travailler jusqu'à 23:00 et pour autant à vouloir, heu, avoir une vie normale, une carrière normale et pas pour autant, tu vois, faire absolument, heu, une une croix sur le taf? Pour moi, c'est les deux peuvent se faire et je pense que, dans notre société, heu, c'est faisable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, heu, j'ai toujours eu des jobs très bien, des salaires tout à fait corrects et c'est juste un choix que je fais de de mettre une grande place à mes enfants. Et c'est aussi lié au fait que je sais que ça ne va pas durer, heu, 20 000 ans, tu vois? Heu, je vois bien autour de moi, les ados, heu, qu'il y a autour de moi, heu, quand les parents rentrent un peu plus tôt: «Oh pff, tu es déjà rentré? Oh super génial, réjouissez vous, quoi». Et je sais très bien que, tu vois, ce temps où vraiment, heu, pour nos enfants, heu, on est vraiment, heu, le truc le plus important dans leur vie, on est vraiment les meilleurs parents du monde, on est vraiment, voilà, le tout ça ça va pas durer. Je je j'en ai tout à fait conscience. Donc je sais aussi que c'est peut-être l'histoire de 10 ans où y j'ai besoin d'être là pour eux, pour encadrer les devoirs, et cetera, et qu'après, beh, quand ils vont être au collège, heu, clairement, heu, ils auront beaucoup moins besoin et beaucoup moins envie que je sois là, quoi.
Oui. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Bien sûr, oui. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. Ouais. Bien sûr, oui. Oui. Mmh mh. Oui, bien sûr, bah ton choix est tout à fait respectable, hein, de de vouloir passer, comme dit plus de temps et puis c'est franchement super que tu te rendes compte qu'il y a quand même, heu, une difficulté, heu, intergénérationnelle comme tu l'as dit à l'époque de tes parents, de tes grands-parents, bah ce n'était pas du tout comme aujourd'hui la la société a évolué et ça, bon, tu t'en est déjà très bien rendu compte et c'est peut-être pas le cas ou moins le cas du du côté de tes parents qui eux ne ne prennent pas en compte, hem, bah ce c cette transformation de la société et hem, est-ce que toi, du coup, tu, heu tu leur as dit, bah que tu ne comptes pas vraiment changer, heu heu, pour le moment dans les dans les années à venir?
Ouais. Bah ap Ouais, c'est ça, du coup, c'est un peu stérile parce que si tu veux, hem, en fait, pour moi de base, il y a pas grand intérêt à discuter avec quelqu'un avec qui tu es pas d'accord, tu sais que tu le feras pas changer d'avis et lui, il sait qu'il te fera pas changer d'avis donc tu sais, il y a plein de gens avec qui, heu, je vais pas discuter par exemple, je sais pas de politique ou d'économie, si finalement, on n'a absolument pas les mêmes idées. Bon, c'est toujours intéressant de discuter et d'écouter les autres, mais tu vois, heu, je j'ai aucun espoir de convaincre des gens qui sont, heu, politiquement par exemple opposés à ma conception. Je trouve que ça n'a pas de enfin, on va pas se faire changer de position ni l'un ni l'autre, quoi et c'est très bien comme ça, après tout, chacun a le droit d'avoir son idée et en fait, avec mes parents, c'est un peu pareil, mais du coup, ce qui m'agace, c'est de pas avoir ce respect de f de leur part, tu vois, de dire: «OK, bah écoute, nous, on n'aurait pas on ferait pas comme ça, toi, tu fais comme ça maintenant, heu, c'est très bien». Tu vois, autour de nous, heu, il y a plein de gens qui font, heu, différemment de moi et j'ai des copines, heu, qui sont tout le temps en déplacement, heu, dont les enfants sont élevés par des nounous et si ça leur va, mais c'est très bien, c'est pas mon problème et puis si tout le monde vivait de la même façon, ce serait hyper ennuyeux si tout le monde avait les mêmes envies, les mêmes ambitions, que tout le monde fonctionnait pareil, donc en fait, j'essaie d'en parler avec eux quelques fois, mais tu vois, heu, ça revient toujours en mode un peu, heu ouais, toujours un peu agressif de leur part, toujours un peu une pique, heu, tu vois? Ils vont me parler, heu, de la fille de leurs amis qui trouve pas de job. «Bah forcément, tu comprends, elle cherche un 80 %» et en fait, je trouve ça hyper lourd, tu vois, parce que, heu, ç ç ça manque de de de bienveillance, en fait, dans leur discours, je trouve.
Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Oui. Ouais. Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, bah, c'est tout à fait normal justement que tu aies ce cette façon de penser, hem, qui, encore une fois, je le rappelle est légitime, dans le sens où, heu, bah, voilà, toi c'est ton choix et heu et en plus c'est c'est plutôt un bon choix. Hem, alors que que tes parents, heu, voient la la chose un petit peu différemment, et c'est normal aussi que tu appréhendes parfois, ben les les repas de famille comme là, tu as dit: «Les repas de fin d'année, heu, ça va s probablement être de nouveau, des sujets qui vont être abordés». Hem, est-ce que tu
Mmh mh. C'est ça. Tu sais en avance, quoi, tu sais que tu vas te prendre des petites remarques, heu, ça soûle.
C'est ça. Ouais. Est-ce que tu justement tu essaies de de leur en parler, heu? Parce que c'est sûr que ça doit un petit peu miner l'ambiance, heu, à ces moments-là. Est-ce que tu essaies de leur en parler déjà, heu, au préalable, heu, avant les les les les rencontres, avant les les rendez-vous, heu, familiaux? De vous dire, bah: «Si possible, merci d'éviter de, heu, d'aborder ces sujets, vous savez très bien, hem»
Non, c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que j'ai, fait, mais peut-être que cette année, je devrais faire ça, tu vois? Leur dire: «Allez, heu, voilà la liste des sujets dont je on n'a pas trop envie de parler à Noël». Ça peut être une idée, écoute, j'ai jamais tenté cette approche-là. C'est vrai, que jusqu'à présent, je les laissais parler et puis j'essayais, tu vois, de de laisser un peu glisser sur moi, heu, ce type de remarque. Parce qu'au fond, je je sais pourquoi, je fais ce choix et c'est pas question de dire, que j'ai raison ou tort, puisque c'est des choix, donc, heu, tu pourrais je pourrais faire un choix différent et et voilà. Mais, je pour moi, je le fais pour des bonnes raisons, qui sont, heu, les les raisons de mon cœur et puis de de ma famille en fait, heu, voilà. C'est une une partie de notre équilibre familial et du coup, c'est vrai que jusqu'à présent, bon, bah, voilà, j'essayais de les laisser parler, heu, sans trop me laisser, hem, miner, tu vois? Par ce genre de remarque. Mais c'est vrai que peut-être, peut-être tu as raison, je vais tenter cette approche à Noël en disant: «Voilà, si on pouvait éviter de parler de ça, ça, ça, heu, je vous remercie». C'est vrai, c'est peut-être une bonne idée.
Oui, c'est ça. Mmh mh. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ouais, c'est ça effectivement, d'essayer de leur rappeler comment ça s'était terminé, heu, lors des des derniers, heu, rendez-vous, les dernières retrouvailles et de vous dire, bah, que c'était, heu, c'était complètement, heu, naze, que l'ambiance était complètement, hem, déteinte. Après peut-être aussi, heu, comme tes parents ont tendance à comparer, peut-être de leur trouver aussi d'autres exemples, heu, si vraiment tu tu essaies peut-être encore de de défendre ton choix, de leur dire, ben, que tu as aussi des amis qui font comme toi et qui qui vivent très bien qu où ça se passe très très bien à la maison et que tout simplement essayer de leur faire, heu, ouvrir les yeux, de leur dire que maintenant, bah, ça évolue.
Mmh mh. Ouais, ça peut être une bonne idée aussi, ouais. Mmh. En fait, c'est ça: essayer de leur montrer que finalement, heu, je suis pas non plus un ovni complet et qu'il y en a d'autres et qu'il y a des gens qui font des belles carrières, heu, en en mettant quand même un accent sur leur vie, heu, sur leur vie familiale en fait. Je pense que c'est ça, un peu, une des clés qui leur manque, quoi.
Bien sûr, tout à fait. Et puis, heu, après, comme ce sont aussi leurs, heu, leurs petits-enfants, bah, tu vas essayer aussi de de leur dire que: «C'est pour vous, heu, en tant que grands-parents, si j'éduque correctement mes enfants, si je passe, heu, assez de temps à la maison, ben, c'est pour aussi que vous ayez de de bons petits-enfants qui qui auront une éducation adéquate et et hem, ce sera que positif pour vous aussi donc, heu»
Mmh.
«c'est c'est c'est au final tout gagnant», il faut essayer de leur montrer les points positifs, heu, de de ton de ton choix, de ce que tu fais et puis, heu, ils se rendront peut-être compte aussi par la suite.
Mmh. Ouais, je vais essayer de faire ça. Mmh. Ouais, ouais, tu as peut-être raison, c'est des choses que je peux essayer de mettre en place et puis voir, heu, voir si ça change quelque chose à leur position. Mais c'est vrai que voilà, ce que j'aimerais c'est qu'au moins, bon voilà, maintenant leur avis, on le connaît, c'est qu'au moins on puisse, heu, soit ne pas en parler soit en parler un peu, heu, un peu librement, tu vois? Un peu de façon, heu, gentille et bienveillante sans que ça soit, heu <blows air> tu vois, un sujet comme ça, un peu de de conflit, quoi.
Oui, bien sûr. Effectivement, si après tu vois que c'est vraiment pas la peine d'en discuter, heu, que ça va à chaque fois, heu, aggraver- aggraver la situation, ben, ça n'en vaudra pas trop la peine et puis peut-être aussi, heu, si tu as des amis ou d'autres connaissances qui qui pourraient le leur, heu, leur en parler. Qu'ils aient un petit peu, heu, une autre vision qu'uniquement la tienne, hein, qui est uniquement ta ta parole, eh bien ça les aiderait peut-être aussi à à comprendre, bah, à et à se rendre compte que tu n'es pas la seule et que c'est quelque chose, un phénomène, heu, une façon d'éduquer, heu, plutôt normale, heu, de nos jours.
Mmh. Mmh. Ouais, un peu générationnel, quoi.
Voilà.
OK, bon, merci beaucoup en tout cas de m'avoir écoutée. Merci pour tes conseils, heu, je vais essayer de mettre ça, heu, doucement en place, heu, au fur et à mesure où on approche de Noël et je vais voir si cette année, heu, c'est un peu plus, heu, un peu plus agréable que les années, heu, précédentes. En tout cas, merci beaucoup.
Ouais. Bah, je me fais pas du tout de souci pour toi et puis, bah, tu verras bien comment que ça va se passer cette année. Mais sinon si tu vois que c'est c'est assez tendu, bah, tu laisses tomber et puis, heu, bah, tu continues tes objectifs et heu, ça n ça se passera très bien, je me fais pas du tout de problème pour toi.